ค่ะ เขาก็ต้องแบบมองหาความสุขอื่นไปอีกเนาะ มันไม่ มันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด อืม ต่างกับ ค่ะ
ใช่ ใช่ครับ อย่างเช่นของ ร อย่างเช่นของเราน่ะครับ อยู่จุดนี้ เรามีเงินเท่านี้ เรามีความสุขที่อยู่กับพ่อแม่นะครับ มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับผม สามารถหาเงินได้อยู่เรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผม สามารถอยากได้อะไรนะครับ เราก็สามารถ ม มี เก็บเงินซื้อได้ อะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่ามันจะมีความสุขมากกว่า
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เออ จริงค่ะ อันนี้เห็นด้วย ก็อย่างเคยเห็นบางคนแบบรวยมากนะคะ มัว ไร รวยมาก ครอบครัวเนี่ยรวยมาก แต่กลับกลายเป็นว่า คนในครอบครัวคือทะเลาะกัน ตีกันแบบมี ไม่มีความสุขกันนะคะ ก็มีความหวาดระแวงกัน ขนาดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเอง อืม ค่ะ
ครับผม อา ใช่ ใช่ครับผม อา ใช่ครับ อย่าง อย่างเช่น ในส่วนของที่ผมเคยเห็นนะครับ คนที่รวยมาก ๆ อะครับ เขามอบความสุขให้กับลูก คืออะไร? ซื้อของมีค่ามาให้ อา ซื้อรถให้ ซื้อรถหรูให้ ซื้อนาฬิกาหรูให้ ซื้ออะไรให้ ถามว่า แต่ เคยถามเขาว่า "มีความสุขไหมที่พ่อซื้อให้อย่างงี้?" เขาก็บอก "แรก ๆ มีความสุข ม มีความชอบเลย ชอบเลย อะไรอย่างเงี้ย แต่หลัง ๆ ก็จะได้ซ้ำ ๆ เหมือนเดิม ๆ" ถามว่า "เขามีความสุขไหม?" ไม่ได้มีความสุข ใช่ บางทีเขาอยากได้ความสุขที่ว่า อยู่กับพ่ออยู่กับแม่นะครับผม อา มีความสุขที่นั่งกินข้าวด้วยกัน มีการ อา มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างดีนะครับ มีการพูดคุยกัน อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าคนที่มีเงินเยอะ ๆ บางทีอะครับ ความรวยเขาเยอะแล้ว เขาอาจจะต้องไปดูแลธุรกิจเขามากกว่าที่จะต้องมาใส่ใจลูกนะครับผม ก็คือ คือ มอบความสุขของลูกด้วยการมอบเงินอย่างเดียว
อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ มันก็ไม่ได้แบบ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ใช่ อ๋อ ลืม ลืมมอบ มือมอบเวลา ลืมมอบความสัมพันธ์ ความรัก ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว อา
อา ไม่ได้ ถูกต้อง ใช่ ใช่ ใช่ เคยถามเขา เขาก็ ต ตอบว่า เนี่ยครับ ความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาอะ
ค่ะ อืม มันหายไปเนาะ ค่ะ
จะแตกต่างกับบ้านเรา ใช่ จะแตกต่างกับบ้านเรา บ้านเรานะครับ ก็คือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรักในครอบครัวจะมีให้

อืม ค่ะ แล้วก็อย่างงี้ ถ้า ถ้าให้เลือกได้อะค่ะ เลือกที่จะมีเงินเยอะ ๆ แต่ว่ามีความสุขแบบธรรมดานิดหน่อย หรือว่ามีความสุขมาก ๆ แต่ว่ามีเงินน้อยอะคะ? <chuckles> ถ้าเลือกได้
ครับ อ่า ถ้าผมนะครับ ถ้าเลือกได้นะครับ อ่า
ค่ะ
มีความสุขมาก ๆ ครับ จะมีเงินน้อย แต่มีทองเยอะครับผม
อืม <laughs> ใช่เลย อ๋อ ก็ยังแบบ ก็ยังขอมีทองเนาะ มีเงินน้อยไม่เป็นไร แต่ว่าขอมีทองเยอะ ๆ ดีกว่า <chuckles>
<chuckles> อือ อะครับ มีเงินเขานับว่าน้องครับ มีทองเขาเรียกว่าพี่ครับผม <laughs> อยากเป็นพี่ครับผม
โอ้โฮ! อยากเป็นพี่ขึ้นมาเลยค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม ใช่เลย ก็รู้สึกคล้าย ๆ กันค่ะ อาจจะรู้สึกว่ามีเงินเยอะ แต่ว่ามีความสุขแบบธรรมดา มันก็รู้สึกว่ามัน มัน มัน มัน มันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่า เป็นความสุขด้วยซ้ำเนาะ ก็แบบจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ความสุข อืม
อืม ใช่ ถูกต้องครับผม ใช่ครับ ครับ ไอ้ตรงนี้เราแบบว่าอย่างที่บอกแหละครับว่า ถ้าเรามีเงินน้อย ๆ แต่เราสามารถหาได้อยู่เรื่อย ๆ นะครับผม อ่า เราก็จะมีความสุขตรงนั้นมากกว่า แต่ อ่า บางช่วงเวลาที่เราอาจจะหาไม่ได้ หรือว่าอะที่เรา เงินเราร่อยหรอลงไป เราอาจจะมีความทุกข์มาบ้าง แต่ถ้าเราได้มองในส่วนของว่า ความสำเร็จ ของเราที่ผ่านมาอะนะครับ เราก็จะมีความสุขนะครับ จะแตกต่างกับคนที่มีเงินเยอะแยะอยู่แล้วนะครับผม
อืม ค่ะ พอ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ แต่ยังหาความสุขไม่ได้เนาะ คน คนที่เขามีเงินเยอะอยู่แล้ว แล้วยังหาความสุขไม่ได้ รู้สึกว่า รู้สึกเสียดายแทนนะคะ ที่เขา เขามีเงินทองเยอะแยะ แต่ยังหาความสุขไม่ได้เลย อืม
ถูกต้องครับผม ว้าว! ใช่ ใช่ครับ ใช่ครับ ความสุขเขาอยู่สูงเกินไปครับ บางทีคนที่มีเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับ ความสุขเขาจะอยู่สูงเกินไป ที่แบบว่าเขาจะมอง เขาไม่ได้มองความสุขที่อยู่ที่ระดับสายตา
อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ อยากจะเป็น
อา เขาจะมองความ ความสุขของเขาอยู่ระดับที่ว่า ต้องเหนือกว่าคนอื่น เพราะว่าเขามีเยอะกว่าคนอื่น
ค่ะ